Ang alam ko, ang naalala ko lang, ah, sino kasi yung ano, yung nagtahi nun, yung ba yung babae yat si Tandang Sora ba yun, yung nagtahi?
Ah. Oo yata, si Tandas. Hindi, hindi si Tandang Sora.
Parang iba yata. <laughs> Parang alam ko yata 3, 3 yata silang babaeng nagtahihin nun, hindi ko lang alam.
Oo. Parang si Agoncillo.
Mm. Alam ko basta 3 sila. <laughs> Oo, tsaka yung ano pa ba, yung mga tatlong pari na binitay, 'di ba?
Oo, yata. Sila yata 'yon. <laughs> Mm, tama yung tatlong pari, yung tat yung Gomburza yung ano, ah, bayani yung tatlong pari na binaril nila. Oh, naalala ko na si yung nagtahi ng watawat ng Pilipinas si Agoncillo, si Marcela Agoncillo. Siya kasi yung ano, nag nagsusi ng ano, nagtahi ng watawat ng Pilipinas tapos yung anak niya niya rin si Lorenza and then si Delfina, oo, Delfina Natividad siya yun. Pero, um, pe ano yun eh.
Oo, oo, 'yan. Mm. Mm. Oo. Oo. Mhm. 3 basta, 3 sila. Oo. Hmm, oo, buti pa ikaw, naalala mo pa sila.
Oo, pero an ano, under din yung direksyon ng nagawa nila yun, yung watawat ng Pilipinas sa pamamagitan ng pamumuno ni Emilio Aguinaldo.
Mm. Oo. Oo, Emilio, oo.
Oo. Siya kasi pinagpasimo no'n, mm.
Tama. Pero pag ano, 'no, mm, kapag sinabi mong kwento sa kasaysayan ng Pilipinas yung sinabi mo kanina yung pinakauso, 'no, si ma, ah, si Ferdinand Magellan talaga tsaka yung yung sa Mactan, yung silang 2 ni Lapu-Lapu, 'di ba?
Oo. Oo. Oo, naglaban sila, hanggang sa napatay yata ni Lapu-Lapu si Magellan.
Mm, ano ano Oo, ano kasing taon yun, mga hindi ko alam, basta matagal na yun, hmm.
Siguro mga 1500, mga gano'n.

Oo, Kristiyanismo, tama 'yong sinabi mo, pinalaganap nila 'yong Kristiyanismo sa Tagalog. So, pagiging Christian naman sa ano, sa Ingles. Ikaw ba, para sa'yo, mayroon bahagi ng kasaysayan ang Pilipinas na palagi mong gusto palagi mong gusto pang malaman o intindihin ng mas malalim, meron pa kaya? <chuckles>
Mm. Mm. Ah, me ang gusto ko lang malaman na, ano pa, eh, ma magsaliksik, yoong nangyari sa Bataan. Ano ba yung tawag do'n, death march?
Ah, hindi ko maa ay, oo nga, narinig ko na yan, yung death march.
Hindi 'no yung oo, yung naglakad sila ba ba pinaglakad yata sila yung mga sundalo, pinaglakad sila, hindi ko alam kung anong panahon 'yon.
Ah, naalala ko no'ng panahon ng Kastil 'yon, no'ng sinakop naman tayo ng, ah, 'yong Kastila pala, Espanyol. Sinakop tayo ng Hapon, kasi no'ng Hapon noon, 'di ba, sinakop nila ang Pilipinas at nagkataon na parang nando'n yata 'yong mga Amerikano nong panahon na 'yon. Kaya, 'yong Amerikano, saka nga
Tapos Mm. Oo, ayun. Mm. Mm, oo, tapos ang daming namatay don, 'di ba. Ilang kilometro.
Tama, kaya merong Bataan.
Basta't ano yata, isang daang kilometro. Mm, nasa gano'n. Ikaw ba, ano pa ba yung mga naaalala mo tungkol sa kasaysayan natin?
Siguro ma malayong ano yun eh. Mm. Ano naman, yung nagkaroon ng comfort women, dahil sinakop, tayo, ng mga hapon, 'yon, tapos
Hmm, mm. Tama, oo, 'yon, 'yon, isa pa 'yon, 'no.
Oo, tapos, 'yong ano, no'ng, sinakop na tayo ng mga Hapon, dumating naman 'yong mga Amerikano. Niligtas tayo ng mga Amerikano, sundalong America. Natatandaan ko pa 'yong sinabi ni Douglas MacArthur na, "I shall return", tas sabi niya, "I shall return".
Mm. Oo. Oo. Douglas MacArthur, oo, tsaka. 'Di ba, ano, bago yung mga Hapon, talagang mga Amerikano muna, 'di ba?

Kung ikaw si Doktor Jose Rizal, ako naman 'yong, ah, pagsakop ng Espanyol sa Pilipinas. Oo, 'di ba naalala ko kasi kaya tinawag na Philippines dahil pinangalan ito sa hari ng Espanya na si King Philip, ah, II. Oo. Kasi 'di ba si King Philip II, siya 'yong nagpadala kay Ferdinand Magellan sa ano, na maglakbay oo, mag-expedite, 'di ba? Hanggang sa nadiskubre niya 'yong Pilipinas kaya siya talaga 'yong unang tumatatak sa isipan ko si ano, si Magellan. Dahil, ah, 'yong ano din 'yong 'yong Espanya 'yong mga ano, 'yong mga dahil nasakop tayo ng Espanya, nadiskubre tayo ni Magellan ano, bina ibinahagi nila or itinuro nila sa atin 'yong, ah, pagsamba sa Diyos. Yung tinata yung alam mo na, yung Roman Catholic. Di ba silang nagpalaganap 'no ng Roman Catholic sa Philippines.
Oo. Hmm. Ah. Mm. Mm. Ah, oo. Oo. Oo, para sakupin. Mm. Mm. Tama. Ah, mm. Oo nga 'no? Mm. Espanya. Oo nga. Oo. O ah, oh. Tama. Mm. Oo, mga oo, yung mga Espanyol di ba? <chuckles> Si Magellan at tsaka si Lapu Lapu, yon. <chuckles>
Totoo 'yan. <snorts> Mm. Oo, kasi Lapu-Lapu yung ano, eh.
Kaso yata ano, sa ano ba, sa mga eskuwelahan ba ngayon, meron pa bang mga ano kasaysayan ngayon na, ah, subject, na asignatura, mga ganyan? Ah, meron pa, mm.
Ah, oo naman. Oo, meron pa rin naman. Ah, mula sa elementarya hanggang sa kolehiyo, tinuturo pa rin naman nila 'yong ano, kasaysayan ng Pilipinas. Pero pagdating sa kolehiyo hindi na masyadong ano, tinuturo. Pero ma andun na 'yong ano, pinaka conclusion na
Mm. Kasaysayan. Mm. Oo nga. Oo kasi